อา น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ย ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะ เราอาจจะอย่างน้อยเริ่มต้นสัก อ่า ไม่กี่บรรทัดไว้ก่อนก็ได้เนาะ เริ่มที่ชื่อเรื่องก่อนเลย แปะ ๆ ไว้ก่อนนะคะ แล้วก็อาจจะพิมพ์นำไว้สัก 2 บรรทัดนะคะ แล้วก็ โอเค ถ้าแบบเขียนได้ลื่นไหล พิมพ์ได้ลื่นไหลก็ นึกได้ลื่นไหล มีไอเดียก็พิมพ์ไปก่อน ใช่ไหมคะ นึกไม่ออกก็พักก่อนแล้วก็ อ่า อย่างที่คุณบอกให้ไปฟังพอดแคสต์ เออ ก็ใช้เวลาหา อ่า ฟังไปแล้วก็บางทีอาจจะมีไอเดียที่ เอ่อ หมายถึงว่าที่ อ่า คุณบอกเอาความเป็นจริงมาควบคู่ด้วย อา อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ไอเดียดีนะคะที่บอกว่า อ่า บางที อ่า ท้องฟ้าจักรวาลที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโดม หรือว่าอะไรที่เขาทำภาพมิติอะไรให้เราแบบว่า เอ่อ เหมือนกับหลอกเรา หลอกตาเรา อะไรเงี้ย ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ ก็เป็นได้เนาะ โอ้! อันนี้ไอเดียก็ดีนะคะเนี่ย น่าสนใจมากเลย ก็ขอบคุณนะคะ อืม
อา ใช่ครับ ๆ ใช่ ครับผม ให้เราเห็น หลอกเรา ใช่ ใช่ครับ ใช่ ลองดูครับ ลองดู อือ ใช่ครับผม
อือฮึ ก็เดี๋ยวยังไง อ่า จะลองดูก่อนนะคะ ยังไงก็ต้อง คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่เปิดโปรแกรม Microsoft Word ก่อนเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยแค่จะเปิดโปรแกรมยังไม่อยากจะเปิดเลยนะคะ มันไม่มีไอเดียจริง ๆ เนาะ ยังไง ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับไอเดียแนะนำเนาะ ดีมากเลยนะคะ ค่ะ เดี๋ยว ยังไงจะลองไปทำดูนะคะ
ได้เลยครับ <chuckles> ได้ เลยครับ ได้ครับ ครับผม ยินดีเลยครับผม ยินดีมาก ได้ ครับผม ผมรออ่านอยู่นะครับ
ค่ะ ขอบคุณ มากเลย ค่ะ ตอนนี้สบายใจขึ้น มีไอ พอจะมี ไอเดียแล้วค่ะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ
<chuckles> ครับผม สวัสดี ครับ <chuckles> โอเคครับ ขอบคุณมากครับ